Nisso. Então, exemplo, hoje, eu tinha um objetivo de fazer cumprir uma certa demanda, ali, de trabalho, do do meu trabalho, e eu não consegui cumprir, porque eu me distraí durante a tarde. Eu, né, tive algumas interrupções, eh, de trabalho, que eu mesmo proporcionei, tipo, parei de trabalhar e tal, e eu precisava mesmo fazer, eh fazer e esse esse meu trabalho, exatamente.
Essa essa situação, e e até para que eu possa entender e te ajudar melhor. Com que frequência e por quanto tempo você deixa isso para depois, por exemplo?
Uhum. Ah, cara, então, geralmente, eu me atrapalho, ali, pelo menos uns umas 2 horas do dia, que acaba atrasando tudo, sabe, eu, por exemplo, poderia ter terminado hoje o o trabalho às 16:00, 17:00, no máximo 17:00, e hoje, eu
E acabou postergando, né. Assim, uma Sim.
e acabei demorando, exatamente até às 21:00 pra eu terminar, sabe, coisa que eu poderia ter feito É porque acaba que, imagina, essas 2 horas que eu, né, vacilo, vamos dizer assim, acaba que eu perco o ritmo, então, quando eu volto, eu não volto mais naquele ritmo que eu estava, porque até quando eu, por exemplo, consigo, né, trabalhar de manhã ali, pô, eu imprimo um ritmo legal de trabalho que me ajuda bastante, sabe. Então, quando eu, eh
Caramba.
vou direto, nossa, é maravilhoso, porque eu consigo, eh, s executar bem o trabalho e e e flui, sabe. O trabalho flui, é é mesmo isso, trabalho
Executar as coisas. Mas, só uma dúvida. Claro, e você leva quanto tempo para fazer isso? Será que, por exemplo, não seria melhor você definir prazos curtos e metas diárias, para medir o teu progresso? Será que você não renderia melhor?